अ, मेरे साथ ये समस्या है ना कि अभी हाल-फिलहाल में ही अ, जो मेरा रिश्ता था 3 साल का वो टूट गया। और उसके बाद मुझे ख़ुद में ही ऐसा लगने लगा है कि मैं अकेली हूँ, मैं किसको अपनी बातें बताऊँ? मतलब अचानक से ज़िंदगी से चले जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा भी कठिन है, मुश्किल है। और मैं इस इसको नहीं सही तरीके से ले पा रही हूँ। और कोई फिलहाल में कोई है नहीं जिसे कि मैं अपनी बातें बता पाऊँ। घरवालों से मैं कह पाती नहीं हूँ, तो मुझे अंदर ही अंदर एक घुटन सा महसूस होता है। बहुत सारी चीज़ें कहनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो वो सारी चीज़ तो अब मुश्किल है उस इंसान के साथ में। तो अभी अकेलापन सबसे ज़्यादा है, कुछ भी काम करती हूँ, कुछ भी अलग-अलग तरह के विचार आते रहते हैं। वो सारी चीज़ें किसी को बता नहीं पाती हूँ, तो जिसकी वजह से ना अपने अंदर ही अंदर मैं तंग होती हूँ, क्या करूँ? क्या करूँ? कैसे? मतलब एक तनाव भी आता है। और मानसिक स्थिति जो है वो तो थोड़ी बिगड़ ही गई है कि मैं ख़ुद को संभालना भी है, चीज़ें भी करनी है परिवार वालों के लिए और सारी चीज़ों से निकलना भी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित कर रही है।
जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, देखिए, मैं बिल्कुल आपकी भावनाएँ समझ रही हूँ और ये वाक़ई में देखिए, बहुत स्वाभाविक है, जब आपने कहा कि इतना लंबा रिश्ता था और अ, ब्रेकअप के बाद या रिश्ता टूटने के बाद इस तरह की भावनाएँ अक्सर आती हैं, इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए कोई आत्मग्लानि ना रखें। अ, पर अगर आप मुझे इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और बता सकें, ताकि हम बाद में कुछ और रास्ते निकाल सकें, तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि इस जिस रिश्ते की आप बात कर रही हैं अ, इसको पूरी तरह से जैसे अगर हम ब्रेकअप का नाम दें, तो कितना समय हुआ है? और तो आप बता पाएँगी?
हुँ, हुँ। ब्रेकअप होके जी, जी। ब्रेकअप होके मुश्किल से 1 से डेढ़ महीना हाँ, डेढ़ महीना हो गया है अभी।
हुँ। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो क्या आप ये बताएँगी, जिस अकेलेपन की आप बात कर रही हैं अ, ये आप हर दिन महसूस करती हैं या कभी-कभी और दिन में कौन-सा समय होता है, जिस वक़्त आपको ये अकेलापन और ये मायूसियत महसूस होती है? क्या आप बताएँगी?
हुँ, हुँ। जी। अ, मुझे लगता है कि ये जो स चीज़ें हैं जो महसूस करती हूँ, वैसे तो लगभग हर दिन ही कुछ न कुछ परिस्थितियों की वजह से होता है पर अ अ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे परिवार वाले या फिर दोस्तों के साथ में रहती हूँ। तो वो चीज़ मैं भूल जाती हूँ कि नहीं-नहीं कमी नहीं है, हैं लोग हैं। लेकिन फिर वैसा होता है रात में कि ठीक है, है। बोलने के लिए तो है घूमने फिरने के लिए सब चीज़ है, लेकिन जब भी बात करने की बात आती है तो बहुत सब कम ही ऐसे लोग हो पाते कि अपना मतलब दिल का हाल आप बता पाओ। तो वैसे लोग तो फिलहाल नहीं हैं जैसे ना कोई बेस्ट फ्रेंड है, ना कोई अ, मतलब परिवार वालों से तो कहती नहीं हूँ अपनी चीज़ें जो भी हुआ सो हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब ज़्यादातर तो रात में ये चीज़ मेरे अंदर आ जाती कि नहीं-नहीं आखिरकार नहीं ही है, कितना भी कह लूँ अ, है लोग या फोटो डालूँ लेकिन उम, रियल लोग जो कहते हैं कि जो लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे आपके साथ इमोशनली अ, जुड़े रहेंगे, वैसे लोग कम हैं तो ये चीज़ मुझे ख़लती है।
जी। हुँ। जी। हुँ। मैं बिल्कुल देखिए समझ पा रही हूँ आपकी बात को। और देखिए, अच्छी बात ये है कि आपने वाक़ई में बहुत आप ईमानदारी के साथ अपनी बातें साझा कर रही हैं। और देखिए ये बातें अगर आप आज साझा कर रही हैं तो मैं ये मानती हूँ कि आप इस परिस्थिति से निकलना चाहती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और आपने इसका मतलब इस दिशा में एक कदम बढ़ा भी चुकी हैं। अगर आप मुझे ये बताएँ कि, जब ये रिश्ता था अगर हम उससे पहले की बात सोचें तो ऐसी कौन-सी चीज़ें थीं, जो आपको एक जिसे कहते हैं ना जो कि बहुत पसंद थीं, जो शायद आपको एक अपनी पहचान लगती थीं? आप कोई ऐसे शौक जो कि आपको करने में अच्छा लगता हो, चाहे वो संगीत है या नृत्य है या कुछ भी, आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगी?
हुँ, हुँ। जी, पहले तो मुझे अ, दोस्त बनाने बहुत पसंद थे, कि नए-नए लोगों से दोस्ती किया जाए किसी तरीके से औ उनके बारे में जाना जाए, ये चीज़ हो गया और गिटार बजाना मुझे पसंद था। उसके बाद वॉइस ओवर के रूप में भी मैं कर रही थी। तो वो चीज़ें करती थी मतलब कुछ भी ऐसा यूँ वीडियो मिलता था, तो उसमें मैं थोड़ा स्क्रिप्ट वग़ैरह देख के लिख लेती थी और उसको किसी भी तरह से रिकॉर्ड वग़ैरह करके, फिर कहीं न कहीं डाल देती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे शौक थे, जो कि मैं अपनाती थी, पर आजकल शायद उम, वक़्त की भी कमी है और अ, शायद क आलस का ये नहीं हो पाता है आजकल तो।
हुँ। अच्छा। ठीक है। उ, हुँ। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी बात को। पर आपने बहुत सुंदर शौकों की अपनी गिनती गिनाई। अ, क्या आप मुझे अ, ये बताना चाहेंगी कि जब आपने जब अकेलेपन की बात की, तो जब आप अकेलापन महसूस करती हैं। तो क्या आपके इस दौरान आपके बर्ताव में भी कोई फ़र्क आया है या आपके परिवार वालों ने या जिनके साथ अगर आप, किसी कार्यस्थल में आप जाती हैं, तो या आपके जो भी आसपास लोग हैं, क्या उन्होंने आपको इस बारे में बताया या आपने खुद महसूस किया कि आपके बर्ताव में कोई फ़र्क आया, तनाव, चिड़चिड़ापन या कुछ भी ऐसा? आप बताएँगी?
बिल्कुल। उम, मुझे लगता है कि मतलब पहले ऐसा था कि मैं अ, सबसे हँस-खेल के बात कर पाती थी, बिल्कुल अ, दिल खोल के कुछ नहीं सोचती थी क्या कर रहीं हूँ, क कौन क्या सोचेगा? इतना नहीं था, अभी जब से ये मेरे को महसूस होने लग गया है तब से तो मैं लोगों से बातें भी कम कर दी हूँ बात करना खुद से। मैं सोचती हूँ कि वो आएँगे तो कहेंगे तो वो चीज़ तो देखिए व्यवहारिक तौर पे हुआ ही है और साथ में स्वास्थ्य की बात करूँ, नींद की बात करूँ तो नींद देखिए बहुत मुश्किल हो गया है अभी। अ, सही तरीके से नींद आता नहीं है कभी आता भी है तो दिन रात भर में तो ती 2-3 बार तो टूट जाता है। तो फ़िर सही तरीके से नींद की जो गुणवत्ता है वो पूरी नहीं हो पाती है। फ़िर दिन भर आलस रहता है, अलग-अलग तरह के जो विचार हैं, पुरानी यादें कहूँ तो वो अ, ज़्यादा मतलब दिमाग में घूमते रहता है। तो फ़िर परेशानी तो होती है, काम पे उतना मैं ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ और शरीर भर में आलस रहता है, कुछ सोच भी नहीं पाती हूँ, कुछ कर भी नहीं पाते।
हुँ, हुँ, हुँ। समझी। हुँ, बिल्कुल मैं देखिए समझ गई आपकी बात। बस एक छोटा-सा सवाल अगर आप आखिर में मुझे दे पाएँ। जैसे कि देखिए मैं ये तो समझ पा रही हूँ कि आप इस आदत से बाहर निकलना चाहती हैं। तो क्या आपने कभी इसी परेशानी के बारे में जैसे आप मुझे बता रहीं हैं किसी आपने अपने दोस्त से या किसी नज़दीकी अ, जिससे आपके अ, अच्छे रिश्ते हों परिवार का जन या रिश्तेदार किसी से बात अगर आपने साझा की और इससे बाहर निकलने के लिए कोई तरीके अपनाएँ तो आप बताएँगी?
उम्म, उम, अभी तक तो मैं सच बताऊँ तो करीबन 1 डेढ़ महीना ही हुआ है तो मैं ज़्यादा ऐसी मेरा व्यवहार रहा है कि मैं नहीं बोलती हूँ अपनी चीज़ें। बहुत कम कहती हूँ या फ़िर नहीं के बराबर ही कहती हूँ। चाहे वो परिवार वाले हों चाहे दोस्त वाले हों। मैं दोस्तों के साथ कह देती हूँ पर मुझे अब ऐसा लगने लगे ना कि मैं उनको कहूँगी तो वो कहेंगे कि औ रोती रहती है अपना दुखड़ा ये वो सुनाती है। तो मैं अब बिल्कुल बंद कर दूँ। स्टार्टिंग के कुछ 1-2 दिनों में मैंने जो भी था वो सारी चीजें बताई थी फ़िर चौथे-पाँचवें दिन से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया कि जो भी है मैं ख़ुद में रखूँगी नहीं बताना किसी को भी क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे एहसासों का कोई किस तरीके से अ, लेंगे या फ़िर हँसी-मज़ाक उड़ाए। तो वो चाहती नहीं थी मेरा मेरे जो भी है मैं उसको अपने आप में रखना चाहती हूँ। परिवार वालों के साथ भी वही है कि इतना ज़्यादा कभी अ, निजी अ, रिश्ता बना ही नहीं दिल का रिश्ता बहुत ज़्यादा कि मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ। वैसे तो मम्मी को पता था लेकिन अ, नहीं अच्छा लगता कभी-कभी कि अब उनके बच्चे परेशान हैं उनको पता चलेगा तो उनको भी थोड़ा अ, बुरा महसूस होगा। तो मैं उनको कोशिश करती हूँ कि नहीं बताऊँ ज़्यादातर।
कोई बात नहीं। हम्म। जी। हुँ, देखिए मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी बात, तो अगर हम कुछ कदम ऐसे लें जिससे कि आप इस परिस्थिति से, इस परेशानी से बाहर निकलें तो देखिए मेरा सुझाव है कि हम छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे क्योंकि अ, कोई बड़ा कदम लेने के बाद उस पर एक संतुलन बनाना अक्सर मुश्किल हो जाता है उसको पर कायम रहने के लिए। और छोटे कदमों से पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इस परेशानी से बाहर आ गई हैं। तो देखिए अगर जैसे आपने बताया कि आपको गिटार बजाने का बहुत शौक था या इस तरह की कुछ आपने अपने शौकों की गणना की तो अगर आप अपनी दिनचर्या में, चाहे तो आप अपने लक्ष्य तय कर लें, छोटे-छोटे लक्ष्य चाहे तो आप सूची बना लें अपनी मेज़ के सामने कि मुझे आज के दिन में चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट गिटार बजाना ही है या कोई और आपकी पसंदीदा काम जो आपने करना ही है और देखिए अगर आप उसे कर पाएँगी तो आप उसको पूरे हफ्ते एक उसके सामने एक टिक का निशान लगा सकती हैं और आपको ख़ुद को अगले दिन अच्छा लगेगा कि आपने जैसे 2 दिन या 4 दिन या 8 दिन उस नियम का पालन किया। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और धीरे-धीरे वो जो शौक है ना वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगी। और दूसरा अ, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि अभी एकदम से किसी भी दोस्त पर या जैसे आपने बोला कि अपने दोस्तों से भी आपने बात करना काफ़ी कम कर दिया है पर देखिए मेरा ये सुझाव है कि धीरे-धीरे करके चाहे तो समूह में या जिस भी दोस्त का आपको लगता है कि आप वो आपको समझ सकता है या समझ सकती है आप थोड़ी बहुत बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करें। क्योंकि इससे आपको मानसिक रूप से आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगी और देखिए किसी से बात साझा करके पर हाँ, विश्वास पात्र इंसान से आप बेहतर महसूस कर सकती हैं। और देखिए अगर आपको अपने दोस्त से कोई बात साझा करने में दिक्कत हो रही है तो एक और तरीका किया जा सकता है कि एक डायरी लिखने की आदत कई बार काम आती है कि जो भी आपके अंदर भावनाएँ आ रही हैं आप उसमें बेहिचक लिखते जाएँ, क्योंकि डायरी आपको जज़ नहीं करेगी, कभी ये नहीं सोचेगी कि आपने ऐसा क्यों किया? या कैसे किया? आप सिर्फ़ अपनी भावनाएँ उसमें लिखती जाएँ और आप कुछ दिन बाद ख़ुद से हल्का महसूस करेंगी क्योंकि आपकी भावनाओं को निकलने का एक ज़रिया मिल गया। और जब आप कुछ दिन बाद उसे पलट कर देखेंगी तो आपको ख़ुद को लगेगा कि आप कितना आगे आ गई हैं और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगी ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे प्रयास करके और साथ ही आप अपनी कुछ सीमाएँ भी बना सकती हैं कि कोई भी आपसे किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा ज़िद ना कर सके और आपकी अपनी भी अपने लिए भी आप समय रखें। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करके मुझे लगता है कि आप इस परिस्थिति से, इस तनाव से ज़रूर बाहर निकल पाएँगी, ऐसा मेरा मानना है। जी।
जी। जी। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। जी। जी। अ, बहुत अच्छे से आपने बताया है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आपने बिल्कुल बारीकी से सुना है और उस मुझे बिल्कुल सटीक सुझाव दिए हैं, सलाह दिए हैं। जो मैं अपनाऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं इससे बिल्कुल आराम से निकल पाऊँगी छोटे-छोटे कदमों से जैसे कि आपने बताया कि शुरू करो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मैं शुरू करने के लिए तैयार भी हूँ। आपने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैं बहुत हल्का भी महसूस कर रही।
जी।